Fíjate que, mm Ando en una situación un poquito, eh, como confundido, así me siento, ¿no? He terminado con una con una pareja que duramos 2 años y medio y pues la verdad es que me me costó me costó bastantito, pues, superarla. Yo creo que sí me aventé como 1 año, así sufriendo, pero feo. Feo, feo, feo, que me p me pasé sufriendo muy feo. Y y pues ya me fui aceptando un poquito, me fui purificando, pero a final de cuentas, eh, me cuesta aceptar la realidad, ¿no?, de del ya no estar con ella, de ya no verla. Y precisamente ayer estaba yo buscando unas fotos de mi perro en mi nube y, me encontré con unas fotos de ella y la veo y digo: "Ay, está tan hermosa, está tan guapa", ¿no? Y como que me vinieron pensamientos, ¿no? Y como que, no sé, siento que aún no la suelto por completo, ¿sabes? Entonces dije: <smacks lips> "Pues voy a pedir un consejo respecto de esto", ¿no? Porque a veces, eh, me gusta la realidad que tengo ya sin ella, pero a veces sí digo: "Híjole, ¿cómo como va a ser la vida sin ella?". Eh, a veces me gusta pensar, el hecho de que, mm
Okey. Okey.
¿Cómo te explicaré?
Ajá.
El hecho de que, no sé por qué, ¿verdad?, pero a veces pienso que ella también como que piensa en mí. Soy como de esa idea, ¿sabes?, como que como que de porque nos pasó mucho tiempo así, ¿no? Por ejemplo, de repente, yo me acordaba mucho de ella, y a los 3 minutos me llegaba un mensaje de ella, ¿no? Entonces, como que nos llamábamos, o luego yo le ponía un: "Hola", y ella un: "Hola" al mismo tiempo. Entonces como que estábamos conectados. Entonces, ahorita que estamos como como como que ya, pues ya separados totalmente, es como cuando yo me entra un fuerte deseo de saber de ella o de ver una foto de ella, me imagino que ella también está pensando en mí, ¿no? Entonces, pero pero no sé aceptar que ella ya no está conmigo. Y y y y a veces me cuesta, ¿no? Entonces, por eso venía a pedirte un consejo respecto de ello.
Okey. Okey. Okey, entiendo perfecto, eh, primero que nada, pues eh, me gustaría decirte que lamento, pues, esta situación que que pues, puede ser de de nostalgia y tan dura de de procesar, pero pues, espero que en esta, eh, conversación encontremos algún tipo de tips o nuevas sugerencias que pues, te puedan ayudar a atravesar, eh, esta situación. Solamente, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas, para tener un poquito más, eh, de contexto. ¿Cuánto tiempo, eh eh, pasó desde la ruptura, no normalmente? O sea, ¿ha pasado mucho tiempo, poco? Y, normalmente, ¿qué qué emociones te resultan, eh, pues más difíciles? O sea, ¿es como la nostalgia, eh eh, el hecho de que quizá no com no aceptes el estar solo, eh, la soledad, eh, no sé? ¿Qué qué te detona?
Fíjate que, ahorita pues bueno, de la ruptura, pues ya van 1 año y 8 meses, poquito más, poquito menos. Sí, un 1 año 8 meses, 1 año 8 meses, este, digo, no es que lo esté contando ni mucho menos, pero recuerdo que terminamos un Día del Niño, ¿no? El día del pa aquí en mi país, el Día del Niño son los 30 de abril y ese fue nuestro último día. Entonces, como que me acuerdo, ¿no? En 4 meses más, ya serían los 2 años. Pero bueno, llevo 1 año, 8 meses. Y ¿qué crees? que no es tristeza. Cuando veo las fotos de ella o me vienen recuerdos ya ahora, eh, la recuerdo con mucho cariño, la recuerdo como algo que marcó mi vida, la recuerdo como algo muy bonito. Fue una relación muy pasional, muy, muy de todo, pero pues no se podía seguir adelante. Pero no, no es tristeza, o sea, la tristeza sí me la aventé durante ese año que te digo. O sea, de este año 8 meses, o sea, llevo 8 meses muy, muy bien ya. Pero ese año anterior, híjole, fue terrible, fue horrible. Ahí sí tenía tristeza, ansiedad, eh, fumaba mucho, desesperación, odio, coraje, enojo. Tenía de todo las emociones que te puedas imaginar. Pero no, ahorita ya que que la recuerdo, que veo las fotos, por ejemplo, ayer te digo que que me to me topé una unas fotos de ella, digo: "Ay, qué guapa es" y y me acordé, ¿no?, de: "Ay, qué bonito", este, veo en la foto ahí como me abrazaba y digo: "Ay, ella me abrazaba bien padre". Me gustaba todo de ella, ¿sabes? Todo, todo, cómo me abrazaba, cómo me miraba, cómo me hablaba. O sea, no sé, yo siento que fue el hecho de que con ella sentí muchas cosas por primera vez y no me refiero a algo íntimo. Sino por primera vez me sentí querido, amado, sí, me sentí deseado, me sentí sexy incluso, y y ella ¿no? Entonces yo creo que también todas esas primeras veces que logré sentir algo así, pues también marcaron mucho y crearon una conexión muy, muy grande.
Okey. Okey. Ajá. Okey. Okey. Ajá. Entiendo. Sí. Conexión, ¿no? Okey. Okey, eh, entiendo. Y y entonces, em, ¿qué sientes que te cuesta como que aceptar de este nuevo esta nueva etapa en la que ella ya no está en tu vida?, eh, no sé, quizá tengas quizá, em, incertidumbre de que de pues, si vas a encontrar otra persona con la que conectes igual o si ya nunca más, eh, crees que puedas encontrarlo, eh, y ¿tienes real normalmente apoyo, eh, con quien puedas, eh, compartir pues, cómo te vas sintiendo al respecto, o algo así? ¿O o cómo funciona?
Okey. Fíjate que eso que comentas así, es importante. Sí, yo creo que tengo ese pensamiento ahorita, ¿no? el hecho de decir: "Yo creo que nunca voy a encontrar a alguien así". O sea, ya no ya no lo pienso tanto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me cuesta seguir adelante como para decir: "¿Quién", eh, o sea: "Quién me va a decir estas cosas ahora", ¿no? "¿Quién me va a abrazar como ella me abrazaba?" O sea, pero no lo digo en el aspecto de decir: "Ay, es que nunca voy a encontrarlo", no. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo llegará alguien más que me pueda me pueda hacer sentir más de lo que yo sentí con esta persona?, ¿no? No es cerrándome, no es de que: "Ay, es que nunca". No, no, no, tampoco, porque te digo que ya me siento un poco mejor, pero sí es de que: "Ay, pues ojalá que algún día llegue alguien que me abrace tan rico como ella, que me vea a los ojos tan padre como ella, que que". Por ejemplo, luego me dejo la barba larga y a ella le gustaba mucho agarrar mi barba, ¿no? Y pensar que hay gente que a lo mejor no le gusta la barba o que le pica la barba, algo así. Entonces como que, no sé, como que todo, todo era muy padre entre ella y yo, eh, s todos mis defectos, todos sus defectos, nos gustaban, ¿no?, eh, no no somos este, tan agraciados físicamente, al menos, este, pues, al menos yo no me considero así, este, d o sea, del cuerpo, pues. A lo mejor ahí, em, del rostro y de que puedas gustarle a la gente o que te seas guapo para la gente, pues, eso está debatible, ¿no? Pero, por ejemplo, pues éramos, pues, este, pues, nuestra pancita, ¿no? Ya sabes, teníamos nuestros defectos físicos y y y no no sé, nos encantaba. Nos encantaba toda esa parte, eh, entonces, como te digo, no es que me cierre yo a decir: "Es que nunca", sino, más bien, es que, "¿cuándo llegará alguien?".
Okey. <chuckles> Okey. Okey, entiendo perfecto. Entonces, eh, más o menos como que lo que te está pasando es un poquito como de nostalgia, como de que tienes, eh, pues muy altas las expectativas y y y quizá a veces por eso es un poquito más difícil cumplirlas, ¿no? Eh
Sí, sí, podría ser. Podría podría decirse así. Sí creo que la nostalgia, el recuerdo, eh, de lo des de las expectativas, es que mira, eh, e eso de las expectativas, no no no no no lo creo que sea así. O sea, sí quisiera algo así padre, bonito, pero no es que yo esté buscando algo así de padre y bonito porque cuando yo lo encontré en e con ella no no lo encontré de inmediato. Con ella se fue dando, o sea claro, claro. O sea, al principio, o sea, no te digo que no se disfrutaba el hecho de estar con ella, pero pues vas conociendo a la persona, este, se van enamorando y demás, hasta el punto de que llegas de que "no puede ser, o sea, lo que vivo con ella es único", ¿no? Y y y entonces más que nada, tengo la expectativa no tan alta, sino de encontrar c alguien con quien pueda conectar. Conectando yo con esa persona, se puede hacer magia.
Okey. Okey, construyéndolo. Okey. Okey. Eh, entiendo perfecto. Entonces, eh, creo que que con este contexto que que me diste, eh, creo que tengo un par de, pues, de recomendaciones que podrían servirte. Creo que, eh, primero que nada estaría como que en aceptar quizá las emociones, como que paso a paso y normalizar lo que sientes. Todo esto que estás sintiendo es profundamente normal, eh, pues, después de una ruptura y sobre todo después de una ruptura en la que, pues, aprendiste, en la que te aportó, en la que se construyó, en la que hubo mucha química y sobre todo te sentiste muy bien. Entonces, eh, a veces cuesta como que adaptarse a una nueva realidad en la que ese tipo de de relación, ese tipo de persona, ese tipo de cosas que hacías, pues pues ya no están, ¿no? Eh, entonces creo que quizá podrías, eh, no sé, en este momento, eh, en espera de que llegue alguien, eh, pues hacer pequeñas rutinas quizá, eh, de autocuidado que te ayuden, pues, a estabilizar tu día a día, a estabilizar tu autoestima y y tu amor propio, quizá en, no sé, comer saludable, hacer ejercicio, como que enfocarte en ti y y quizás eso como que te ayude a sentir: "Bueno, yo estoy haciéndolo lo mejor que puedo, estoy conociéndome a mí mismo, estoy pasando tiempo conmigo mismo, me caigo muy bien y y estoy abierto a a cualquier oportunidad, eh, que llegue", ¿no? Eh, quizá buscar apoyos de amigos, de familia, eh, que te ayuden, pues, a salir un poquito como que de ese bucle o ese blub en el que estás y y quizá, pues, puedas permitirte salir más, conocer a nuevas personas y quizá no ir como que quizá con la intención de: "A ver a quién conozco, a ver si me va a gustar", ¿no?, sino que quizás desde un una postura más relajada, eh eh, a la cual te ayude como que a a, pues, que quizás no estés tan premeditado a a a forzarla, ¿no? Y que se dé de forma orgánica, ¿no? ¿No sé qué opinas?
Por supuesto, la verdad es que son son unos consejos muy buenos los que me estás dando, unas palabras de aliento que realmente te agradezco y como bien comentas, ¿no? Eh, utilizar esas esas diferentes estrategias para pues para poder, este, poner en paz un poquito mi mente, lo que comentas de de no estancarme tanto, sino que a lo mejor salir un poquito más, ¿no? Me gusta mucho toda esa parte, creo que son recomendaciones, son consejos que sin duda alguna yo puedo puedo poner en práctica para que de esta manera, pues a lo mejor pueda empezar a aceptar, ¿no? Esta realidad sin ella, me se me vaya olvidando, ¿no? O sea, sa hacer las cosas sin estar pensando en ella o sin pensar en que que estará haciendo, sino que al contrario, disfrutar, ¿no? De esta nueva etapa en la cual ya se ya se está superando y con el tiempo y con todo esto, seguramente voy a voy a voy a poder estar mejor, voy a poder aceptar, ¿no? Y a lo mejor ya una vez ya dejando ir todo, a lo mejor pueda llegar alguien más, ¿no? Que pueda llegar a ro a romper mi mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, primero que nada te agradezco un montón por haberme escuchado, de verdad, este, por los consejos, las recomendaciones y por todas esas palabras de aliento.
Claro. Sí, totalmente. No, al contrario. Gracias a ti por compartirlo y yo confío en que lo vas a hacer de una manera increíble, así que aquí voy a estar para ti cuando quieras hablarlo. Mucho éxito.